Parce que c'est une d île ouais. <blows air> Voilà, c'est une île, heu
L'île l'Île-de-France, là au milieu, il y a une île.
Ah là là, mais oui, mais non, attention à la au sens des mots parce que l'Île-de-France, c'est un département finalement, ou, heu, ou un ouais un département, alors que l'Île, heu, une île, heu, c'est vraiment une île, heu, coupée voilà de dans la mer, les les en Okinawa c'est une île, par exemple, tu vois ce que je veux dire?
D'accord. Ah, je pensais que c'était Ah et alors et alors, est-ce que ça c'était inoubliable? Tu as fait l'Île de la Cité. Voilà, j'avais oublié. Je je viens de l'avoir là, en tête, l'Île de la ci
Non pas du tout, voilà, non moi j'ai été, heu, dans les îles, heu, asiatiques, notamment n comme tu dis dern dernièrement, Okinawa, par exemple, que j'ai pu faire où j'ai pris, heu, un yacht pour me déplacer d'un point A, à un point B, notamment de de Hokkaido à Okinawa, c'était très long, mais ça m'a pris, voilà, allez quoi?
OK, Sympathique. Mmh mh. Ah! Ah oui, donc tu tu as quand même les moyens.
Heu, <blows air> si pour toi avoir un yacht, heu, 7 jours sur 7, c'est avoir les moyens, bon oui, OK on peut dire ça, mais, heu
On va dire on on va dire que c'est peu commun, finalement.
C'est peu commun, heu, dans votre contrée à la limite, mais mais voilà, en tout cas de mon de mon côté, c'est assez cohérent, on va dire qu'en général un yacht c'est le moyen de locomotion principal.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, beh, voilà moi, heu, c'est vrai que, bon, heu, la région parisienne, c c'est pas non plus peu connu, hein, heu, voilà, il y a quand même des villes assez connues, n'est-ce pas? Comme, heu
Donc Comme, heu, comme comme par exemple, dis-moi dis-moi tout.
Coubron, Vaujours, Villeparisis
Alors c'est c'est pas l'Île-de-France, attention, hein.
Brou-Sur-Chantereine
Oui, heu, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, comme je l'ai dit juste avant, Massy-Palaiseau, heu, OK. D'accord, Anthony aussi, sympa. Heu, OK, non mais, oui oui c'est <blows air> à vrai dire, j'y ai été étant jeune, heu
voilà, Champ-Sur-Marne. Mais ce qui pourrait rendre un voyage inoubliable, finalement, est-ce que ce ne serait pas le voyage en lui-même?
Pas du tout, pour moi c'est tout ce qui arrive avant. Pour moi c'est le chemin parcouru. C'est, heu, non, non, toi tu dis le voyage en lui-même.
que la destination. Mais c'est ce que je dis le voyage en lui-même plutôt que la destination.
Ah, dans le sens, d'accord. Oui, OK, de oui, oui, oui je te rejoins effectivement. Pour moi c'est ça, c'est toutes les péripéties qui arrivent avant le voyage, heu, les embrouilles, la perte d'argent, la perte de la perte d'un proche, heu, voilà le
Parce que Voilà, c'est ça. Voilà. Heu heu, la perte d'argent, moi, ça m'arrive très peu souvent, puisqu'en général, pour que je perde ne serait-ce que 2-3 centimes, faut le vouloir quand même, hein.
Et quoi? Voilà, il faut que tu les as aussi du coup, heu, en si
C'est vrai que c ça peut être utile aussi pour les perdre, de les avoir.
C'est ça. D'accord, bah, écoute c'est super!
<chuckles> Mais, c mais moi, je me rappelle, du coup l la la fois oh, c'était une anecdote assez rigolote. La fois où je suis parti, heu, justement à Nice. Bon Nice, Cannes, tout ça, hein. Heu, moi je alors je faisais du stop, justement. Heu et et j'ai eu un problème, parce qu'il a commencé à à pleuvoir, heu
D'accord. Oui. Ouais, dis-moi. Ah mince.
et heu et et ayant un un trou dans la chaussure, l'eau s'est infiltrée
Ah la la, on est à ce niveau-là du coup de de de chose inoubliable? OK. D'accord.
del donc là, oui, c'était assez inoubliable. Je m'en rappelle parce que c'est vrai que, ma chaussure était vraiment détrempée et puis même l'intérieur, je commençais vraiment à avoir froid et c'était compliqué. Heureusement
Tu avais des chaussures trouées, si je comprends bien?

Oui, c'est juste, heu, ils sont plus fonctionnels, quoi, parce qu'en général, ap une chaussure, c'est pour protéger le pied, hein. Si je dis pas de bêtises, donc s'il y a un trou, dans l'absolu, la définition ne marche plus, parce que, bah, voilà, heu, on rappelle qu'un qu'un objet, s'il est cassé, il ne marche plus. M
Non, c <laughs> Woah, une claquette, il y a bien un trou, et pourtant, heu
On l'utilise en été, <chuckles> c'est pour une raison, heu, et écoute, OK, intéressant, intéressant mais écoute, voilà, moi, pour être honnête, heu, oui?
Mais Oui, pardon. Non, parce que ce que j'allais dire, ce qui était inoubliable là-dedans, effectivement, la sensation, le froid, et cetera, mais j'ai rencontré des gens absolument merveilleux qui m'ont aidé, qui m'ont offert, hem, je m'en rappellerais encore, parce que c'était tellement luxueux. I i ils m'ont offert, quand même, une paire de Geox
D'accord. Le carton, par exemple? Ouais. Mais non!
et et là, je peux, j là, au niveau luxe, on on était là, quand même!
Ah mais là, niveau luxe, on est sur un haut de gamme avec bien sûr, hein.
Bah, oui, bien sûr et bah, après, bon, il y avait toujours les trous pour respirer, donc c'était un peu compliqué avec la pluie.
Oui, bah, ça! Après, bon, Geox, c'est la p c'est leur, heu, comment dire, leur proposition de valeur, en fait.
La chaussure qui respire, bah, là, elle respirait même sous l'eau, donc heu
C'est ça, ben, écoute, heu, top comme, heu, chose inoubliable. D'accord et donc heu, et à là, ben, moi, comme
Et toi, du coup, alors, est ce que tu as vraiment des des petites anecdotes très sympathiques? Raconte-moi.
Oui, voilà, moi, une anecdote qui me qui me vient tout de suite, quand je parle de choses inoubliables, c'est le fait que j'ai, du coup, rencontré le maire de Séoul, et le maire, heu, enfin, c c'est connu, hein, le maire de Tokyo.
Ah ouais? D'accord, OK, qui qui sont ces gens-là?
En en f en fait, c'est mes amis, heu, dans la vie de tous les jours parce que, voilà, on échange beaucoup, heu, sur, heu, sur le PIB de leur pays et en fait, heu, voilà, moi, étant donné que je suis un grand invest
Ah! Ah, mais du coup, vous avez v vous avez pas un peu d'argent, vous avez quand même énormément, là, z
Non, mais non, voilà, moi, j'investis, en fait,, je suis un grand investisseur, comme on dit. Je suis un je suis alors, j'ai plus le terme en anglais, mais c'est un angel quelque chose, j'ai plus le terme de l'autre mot
D'accord, OK.
heu, c'est angel, heu, dé je sais plus, bon, devil angel, je crois et en gros, heu, voilà, je suis un quelqu'un qui qui qui voilà, qui donne des ailes un peu au pays, si on veut. Concrètement, on va aller, heu, investir, heu, dans des pays et donc dans le dans la matière 1re si je puis dire et donc concrètement le Japon c'est un pays qui oui, voilà et c'est un pays qui se développe assez rapidement, alors en termes de matières 1res, on n'est pas sur le meilleur pays, mais en tout cas, voilà, pour en revenir au sujet, concrètement, j'ai échangé avec eux, on a mangé un s extrêmement bon repas, heu, côté Ginza, voilà, c'est un quartier assez classique, heu, voilà, je dirais classique, heu, oui, oui, oui.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ah! Tout ça? Plein de mots que je ne connais pas, moi, je D'accord. Ah bon! Bah, déjà, dans un autre pays, pour moi, c'est plus classique, alors, heu
Voilà, mais bon, c'était assez cool, voilà. C'était une petite table sympa, heu, sur, heu, la longue avenue de Ginza. Mmh, oui, voilà, c'était une table à 10 000 €, mais bon 10 000 €, honnêtement, c'est rien du tout quand je vois la journée que j'ai fait juste avant.
Assez modeste ou? Ouais, c'est bon, c c'est mon salaire, je pense, sur au moins 10 ans! <chuckles>